Да, э, и даже не то, что его желание познать эту культуру, а моё желание поделиться ею. Вот. Оно преобладает.
Ну, и э Вот. Его никто не спрашивал! Ты приходишь и говоришь: "Щас ты будешь есть", э, не знаю, э, там, э, там, не знаешь, скажи что-нибудь. Что что что вот, э, вот вот, назови любое какое-то крутое блюдо, которое только в вашем регионе.
Да. <laughs> Оч Есть 2, это прям, э, таких, эм, самых популярных- это эчпочмаки и балеш. Вот
О! Сейчас ты будешь есть эчпочмак.- Что?- Эчпочмак ты будешь есть. Но я ты хотел и вы ты, может, и не хотел, но ты будешь его есть. Ты как будто бы Да. Это, такая знаешь, мягкая сила, и она позволяет людям, хотят они этого или нет, знакомиться с культурой. Ра разве это не прекрасно?
М, да. Вот так и есть. Так и есть. М. Да, конечно! И, э, не знаю, чем обусловлено это желание, но оно э ну его невозможно сдержать. Э, ты хочешь, вот ты, ты его берёшь за руку и такой: "Так, всё". Ну, он может сказать: "Так, щас здесь перекусим где-нибудь, там, в пиццерии или". "Да какая пиццерия? Ты щас, мы тебе покажем кыстыбый там, вот это с бульоном всё, наше местное, щас я тебе мест А вообще, лучше мы щас поедем, м, из нашей столицы в деревню ко мне за 300 километров, а там бабушка нам всё прям в лучшем виде сделает".
Ка и не надо. <laughs> Конечно, конечно. Да, да-да-да. Э А И ты па знаешь, что это по-насто по-настоящему, да. Т Причём, знаешь, как интересно? Э, показать сначала, что в каком-нибудь магазине или в ресторане, э, или в кафе, а потом приехать и сказать: "А вот щас ты пы по под вот тебе понравился?". Ты скажешь: "Ну да". А вот щас, т так вот, ты т ты ж, э, ни ни жалкую жалк жалкую подделку ел, щас ты почувствуешь, пароди паро да, да, во, пародию. Щас ты, э, неповторимый оригинал попробуешь. Знаешь
<laughs> Пародию, да. Да, вот так и есть, э, э, потому что
Э, да, мне кажется, что Ага.
К когда прилетают, э, мои друзья там откуда-нибудь, а, о, ам, в аэропорту, там есть вот это тоже, всё продаётся, в таких, э, киосках, э, н но это совсем не то. И, да, они там пробуют, а потом я говорю: "Так, а сейчас мы тебе покажем, что это на самом деле."